ちょっと、あの、最近悩んでいることがありまして。
ええええ。
ええと、最近というか、ま、結構、あの、ずっとの悩みなんですけど。
あっ、そうなんですね。はい。
はい、あの、なんかこう、集中力が自分はこう、つ続かない方だなっていう風に思っていて。
うん。 ええええええ。
というのも、あの、私結構、こう本を読むことが苦手なんですけれども
はい。ああ、そうなんですね。はい。
はい。あの、勉強する時とか、あとはあの、ちょっとこう、自分のためにと思って買った本だったりを、あの、かい買って読み始めはするんですけれども、その、長時間、あの、集中して、それになんですかね、こう、あの、特化して、あの、自分のこう集中力を、あの、持たせることができなくって、それが結構こう、悩みだなと思ってまして。
うん。 うん。 ええ。 うん。 ええええええ。 ああ、そうなんですね。それって、あの、やっぱり自分が好きな分野ではなくて、ちょっと、あ、本に関してですけど、これは。好きな分野っていうよりは、あの、読まなきゃっていうき意識がある分野で、そうっていう感じですか？
はい。うん。 うん。 はい。 そうですね。ま、あの、こうなんか2パターンありまして、あの、1つのパターンはなんかやらなっけこう読まなきゃみたいな感じとか、あとお薦めされた本だから、なんか自分の、こう、ために読まなきゃっていうものと、あとはちょっと勉強の部分で、あの、こう語学を勉強したいんですけれども、なんかそれも、特にこう時間は、ま、設けてなくって、ただこう、あの、ちょとこうやれるように、なれなりたいなと思ってやりはやってはいるんですけど、なんか毎日も続かないしっていう感じですね。
うん、ふん。 ええええ。 はい。 うんうん。 ああ、はいはいはい。 うんうんうん。 ええ。 はい。 おお、そうなんですね。 ええええ。 うーん、うんうん。 うん。 そうなんですね。やっぱり、なんか、目標にしてることがないと、例えば試験とかがあるとかじゃないとなかなか難しいですよね。
はい。 うんうん。 そうなんですよ。こう、何日までにこれをやらなきゃとかがあったら、多分、あの、なんですかね、なんなんか、結構、こう、集中力持たせて、なんか、いちにちに何時間とかやると思うんですけど。そういうわけではなくってっていう感じなので、なんか、なおさらですね。
うん。 ええ。 ええええ。ね。 はい。 そっかそっか。うすそれは、やっぱり、もう、ずっとっていうことなんで、なかなかね、習慣を変えないとちょっと難しそうなところはありますよね。
うんうん。 そうですね。もう自分の、なん自分の、なんか、性格上なのかなとかも思ってきたりはしてるんですけど。やっぱり、もう全然進まなかったり、あとは、なんか、あの、その時で三日坊主とかにもなってしまったりするので。うん。
うーん。 ええええ。 うーん。例えば語学を勉強されたい、もしくはされているとのことですが、何の語学をお勉強されているんですか？
はい。 うん。 えと、今スペイン語を勉強していますね。
おお。そすごいですね。え、それはどういうモチベーションがあってやってるとかあるんですか？
えっと、それは、あの、ちょっと将来、こう、スペインに、スペインというかスペイン語圏に、あの、なんか、半年ぐらい行く予定ではあるので、なので結構、あの、他の方から、こう、すその、スペイン語圏、結構英語喋れない人が多いから、ちょっとでも学んどいた方がいいよっていうふうに言われて、ちょっと焦って始めたみたいな感じですね。
うん。 ええ、え。 お。 はい。 ええええ。 うーん。 へえ。 あ、そうなんですね。それお仕事か何かで行かれるんですか？
あ、それは、お仕事とプラスちょっとプライベートも入っているような感じではあるんですけど。
ええ、すごい。それで半年間も行かれるんですね。
そうですね。ただ、結構な人に、その、全然英語が、つ通じないからね、みたいな風に言われて。で、あの、やらなきゃと思ってはいるけれども、こう、ちょっとすっぽかしてしまう日もありっていう。
おお。 ええ。 うん。 おお。 そっか。でもやっぱりそうやって、あの、ね、ススペイン語を実際使うっていうね、目標っていうか、あの、決まっていることまでに対しての目標を立てて、なんか、ね、会話の練習とか、なんか、できるといいですね。
うん。 はい。 うん。 そうですね。一日にこう、必ず、なん何時から何時とかでもいいですし、ま、何十分やるとかでもいいと思うんですけど。なんか、それもうん。
うんうん。 あ、まあね、時間で決めるっていうよりは、あの、ね、今日はこの挨拶とか覚えるとか、そういう感じ。
うん。 ああ、トピックで、ちょっと今日はこれをみたいな感じですかね。ああ。
ん、ね、ええええ。 はい。ね、なんか、相手がいると、あと、やりやすそうですけどね、もっと。あの、す語学だったら、なんか、オンラインで、なんか、スペイン語を話せる人とか、スペイン語勉強中の人とかを探して、で、一緒に勉強するみたいな。
はい。 うん。 はい。 ああ。はいはい。 あ、確かに。なんか、実際話してみたら、自分全然できてないとかもありますもんね。なんか、できるようになってきたなって思ってもうん。
ええ。 やっぱりね、ははうんうんうん。あと自分で語学の場合って自分で勉強だけしてると、あの、実際の発音がわからなかったりすることってありません？
はい。 あ、そうですね。なんか。きううん。
ね、日本語で発音しても、ね、実際違うはもしれないし。
うん。うんうん。
そ、あ、あの日本語をベースにお勉強されてるか、英語をベースにお勉強されかてるかとかもちょっと色々かそれにもよっても変わってくるとは思いますが、はい。
そうですね。 うんうん。
ええ。
そうですね。まあ、確かに。こう、まあ、相手も相手いたりすると結構モチベーションというか
うん。 うーん。
うん、変わりますよね。
ね、なんか言語を交換みたいなアプリなのか、なんか、そういうサービスみたいなのも最近はあるみたいなので。ね、あの、うまいように使えば、スペイン語を実際話す方とね、あの、言語交換とかもできるかもしれないですね。うん。
うーん。 うん。 ああ、そうですね。そしたらなんか楽しくやれそうですよね。
うん。ね。
うんうん。
そう、そういう場合の方が集中力はちょっと続きそうな感じはしますね。
ああ、そう。そうですね。やっぱり、こう、楽しいなとか、自分の、こう、好きだなって気が付いてくると、きっと集中力を持つと思うんですけどね。
うんうん。 ね、なんか先ほどのお話でもあったように、あの、ね、なんか目標があんまり定まらないまま、なんか、なんとなくていう、か感じだったと思うので。ね、それをちょっと、ね、つどういう目的で、なんか、どういう目標で、こあの、この日までにここまでやりたいみたいな、さ感じで1日だずつじゃなくても、この日程までにみたいな目標とかでもいいかもしれないですね。
たぶんそこの部分がうん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 はい。 うん。 そうですね。なんかこの、こここれぐらいまでは話せるように絶対するみたいなのがあると、あと、こう、相手と、あの、何て言えばいいんでしょう、こう、日常会話ができるようにするとかすると、ちょっとずつ自分のなんですかね、成長の段階っていうのも分かってきますよね。
うーん。 ええ。 うーん。 はい。 ね。
うん、うん。
あ、なんか楽しみですね。でもスペイン語圏に行かれるってことで。うん。
そうですね。それがなんか、あの、ま、ちょっと焦りもあるけれども、なんか、話せるようになると、きっと話せないよりかは絶対に楽しいなっていうふうには思ってるので。
うん。 うんうん。ええ。 うんうん。え、今まで行かれたことない国っていうことですよね。
あ、そうなんですよ。こう、中南米の方に行ったりし、て、なので、もう、恐らく、こうこう、海外の人が日本に、く来た時の英語の繋がらない感じが、多分私も、おのそっちに行った時に感じるのではないかなっていう思いなので。なの うん、楽しいかなと。
ええ。はい。 うん。 <chuckles> はいはいはい。 そうですよね。なんか なんだろう、あとは、なんか、中南米の、その、ね、あの、本とかを読んだりとかして、イメージを膨らませて。あ、それこそね、そういう本も、あの、そういうこれから、おこあの、行く場所の本とか読んでみて、あの、写真付きでもいいですけど。
うん。 うん。 はい。 ああ。
そうすればちょっと、あの、本は読めるかもしれないですね。これからの生活を想像しながらみたいな。
そうですね。そうするとなんか一石二鳥というか、私、本も、ちょっと、進みが悪いので。
ね。 うーん。
そうすると一石二鳥な感じはしますね。本も読めるし、言語も学べるし。
ね。 うん。ね。いや、ねえ、でもね、集中力って続かせるの難しいですよね。特になんか、家にいるといろんな誘惑がありますもんね。
うん。 いや、そうなんですよ。こう、なんか、読んでいて「あ、あれ？どどうしたっけ？」とか全然違うこと考えちゃったりして。
ええ。 <chuckles> あ、もえめっちゃ分かります、それ。<chuckles>
<chuckles> ほんとに、あの、なんこう、今考えなくてもいいことを、なぜか本を、かん読み始めると考えちゃうっていう。なんで今なんだろうっていう風に思ったりもするんですけど。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
はいはいはいはい。もう、すっごいよく分かります、それ。<chuckles> ね、ページが全然進まなかったりしがちですよね。<chuckles>
<coughs> <laughs> そこです。 そうです。そうなんですよ。で、だから、やっと本に集中できてきたなと思ったら、なんか、なんだか眠くなってきたなとか思ってきて、全然なんか思ったよりもページ進んでないなっていう。そういうふうにお
うん。 はいはいはい。 うんうん。あとは例えば漢字の読み方がわからなくて、で、スマホで調べると、そのまま別のことを、しスマホでやっちゃったりとか。<chuckles>
はい。 はい。 あっ、そうです。 そうなんですよ。で、なんか、あれ、いいつの間にか携帯いじってたとか。なんか <laughs>
<laughs> それ、多分あるあるですよね、今時、ね。<chuckles>
いや、ほんとそうですね。ちょっと、こう、本を読んで、こう、語彙力を上げる人とかいるんですけど、なんか
ええええ。 えっ、何をあげる人ですか？あ、語彙力。はいはいはいはい。
語彙力。 はい。で、なんかこの人くすごい語彙力があるなと思ったりしたら、すごい、なんか、趣味だって言ってて、なんか、あの、本読むと語彙力とか、そういうの上がるよって聞いたりしたので、えっと思って本を読ん読み始めたこともありましたね。
うんうん。 へえ。 おおおお。はいはいはいはい。 あっ、そうなんですね。でも結局、集中力で続かなくて。<chuckles>
そうなんそあ、そうなんです。 集中力続かないっていうところで。
まあ、ね、ま、本が苦手ならいっそのこと読まなくても、ね、なんか別なむ法で、最近だったら YouTube とかもね、たくさんありましね。それこそ誰かがその本を読んでる動画とかがあるかもしんないですね、うん。
うん。 うん、うーん。 ああ、確かに。なんか本の内容、内容もま、気になるっては気になりますけど、その、まあ、語彙力を上げたいのであれば他の方法もあったりするので。
ええ。 うん。 いえ。 まあ、特に、うスペイン語とかのね、リスニングとかにも、あ、なるし、動画だったらね、うん。
うんうん。そうですよね。
で、勉強も方法もいろいろあるかなと思いますけどね、うん。
確かに。そう思うとまあ、本に限定しないでも、自分の集中力が一番持つ方法でやっていくのがいいつね。
うんうん。 はい。 はい、しかもね、その動画とかだったらあの、聞くだけの動画とかもあるし、それでね、スリスニング力とかもごぐ語彙力とかもそれでも上げられますよね、うん。
うんうん。 そうですよね。そっちの方が、なんか自分に向いているかもしれないです。動画の方が頭にも入ってくるので。うんうん。
うーん。 ね、そうですよね。なんかあと映像で何か、ね、ヒントになるかもしんない。いろいろんな、なんか五感を使って色々できるといいですね、うん。
うん。 そうですね。ちょっとそっちの方にあの、自分もこう、変えていこうかなと思うので
はい、ぜひちょっと動画試してみてください、うん。
はい。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
はい、ぜひぜひ。